อืม เออ ก็จริงนะครับ อย่างที่พูดก็คือด้วยความที่บ้านเราอะครับ มันก็ยังมีการใช้ขยะพลาสติกค่อนข้างเยอะนะครับ ผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ย สถานที่ท่องเที่ยวที่มันสวย ๆ งาม ๆ เนี่ย มันก็ถูก มาเสียด้วย เพราะว่าความมักง่ายของคนอะ เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วอะ อย่างแถวบ้านผมอะมันก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่คนเขาชอบไปกันมาก ๆ เลยครับ แต่มันก็ถูก มันก็ถูกพังทลายด้วยเรื่องของเงินอยู่ดีครับ แบบว่าเขาก็เห็นจุดที่เราจะสามารถทำเงินจากตรงนี้ได้ เพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะเขาก็มาขายของ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมครับ เขาก็ เออ เอานู่นเอานี่มาขาย แล้วนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถิ่นมันก็ร้อยพ่อพันแม่อะครับ แล้วเขามาปุ๊บ มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เขาจะแยกขยะให้เรา หรือในบางวันที่นักท่องเที่ยวมันเยอะเกินไป ขยะอาจจะไม่พอ หรือคนที่ต้องคอยเคลียร์ขยะอาจจะไม่ได้มากพอ มันทำให้กลายเป็นว่าทัศนวิสัยในการไปเที่ยวที่นั้นอะ จากที่มันเคยจะดีมันก็กลายเป็นแย่ไปเสียงั้นครับ สำหรับสถานที่บางสถานที่ในไทย
ครับผมครับ ใช่ครับผม ครับผมครับ ครับ ครับผมครับ ครับผมครับ ครับผม ครับผมครับ อืม ครับผม ใช่ครับผม

อา สถานที่เปลี่ยนมุมมองใช่ไหมครับผม? ครับ มัน นะครับ
ใช่ครับผม
ผมว่า ถ้าเกิดว่า เอ่อ ถึงงานนะครับผม แล้วมี รู้สึกว่าเปลี่ยนมุมมองของ เรานะครับ ก็จะเป็นในที่ของเนินมะปรางเนี่ยแหละครับผม เพราะว่าเรา ผมอะอยู่ในเมือง หลวงนะครับผม มันอยู่กรุงเทพ ได้ไปเที่ยวตรงนั้นน่ะครับ มันเลยเปลี่ยนมุมมองไปว่า เนี่ย ออกมาทางชนบทนะครับ ไกล ๆ อย่างเงี้ยครับผม มันยังมีอะไรที่งดงามตระการตาได้สวยงาม อย่างงี้ มาก ๆ เลยอะครับผม ครับ มันทำให้ผมรู้สึกว่า ชีวิตมันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายอะครับ บางครั้งอะสิ่งเล็ก ๆ นะครับผม รอบตัวที่เป็น ที่ธรรมดาน่ะ เนี่ยแหละครับผม ที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุข มันทำให้ผมมอง อืม นะครับ ให้ผมมองโลกในมุมมองที่อ่อนโยนขึ้นนะครับผม ใจเย็นขึ้นและเห็นคุณค่าของปัจจุบันมากขึ้นน่ะครับผม แล้วเวลาที่ผมรู้สึกเหนื่อย เครียด นะครับผม มาก ๆ นะครับผม การได้หยุดดูธรรมชาติสวย ๆ สักครู่หนึ่งอะครับ เหมือนเป็นการได้พักใจอะครับผม ได้ชาร์จแบตกลับมาได้จริง ๆ น่ะครับผม อันนี้ ใช่เลยครับผม
อืม ๆ อือ อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม อา โอ้! อัน เรื่องนี้นี่ค่อนข้างจริงไหมครับ? สำหรับผมนี่ ผมก็จะมีความรู้สึกอยู่ 2 แบบ ก็คือการไปท่องเที่ยวธรรมชาติ ทุกครั้งที่ไปเที่ยวธรรมชาติ มันก็จะให้ความรู้สึกนั้นน่ะ มันรู้สึกว่ามันจรรโลงใจ มันรู้สึกว่า เฮ้ย! เราอยากอยู่ตรงนี้นาน ๆ มันรู้สึก ความเหนื่อยล้ามันหายไปไวขึ้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ มันก็จะมีที่เที่ยวที่จะทำให้ผมอยากเพิ่มความเหนื่อยของตัวเองครับ โดยเฉพาะที่อเมริกา แล้วก็ที่ญี่ปุ่นครับ คือ 2 ที่นี้เนี่ย มันทำให้เราได้เจออะไรที่มันค่อนข้างสนุก แล้วก็แปลกใหม่กับชีวิตนะครับ สิ่งที่มันเปลี่ยนมุมมองผมตอนนั้น ก็คือ ผมรู้สึกว่า อุ๊ย! แค่โลกเนี้ยมันยังมีอะไรที่ทำ ที่เรายังไม่ได้ออกไปเจออีกมากมายเลยครับ แบบมันมีเยอะมาก ๆ ครับ คือแบบว่าผมก็เลยรู้สึกว่า อุ๊ย! ถ้างั้นเราอะต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว ให้ชีวิตเราอะสามารถออกมาเจอโลกภายนอกให้ได้มากที่สุดเท่าที่ชีวิตคนเราหนึ่ง เอ๊ย! คนหนึ่งอะมันจะออกไปเจอได้อะ เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบไปแบบเปิดอะไรใหม่ ๆ มาก คือผมรู้สึกสนุกทุกครั้งที่เราได้แบบเหมือนกับเราไปเปิด map ใหม่ ๆ เปิด eye view ใหม่ ๆ ครับ <chuckles> ผมไม่รู้ รู้ทุุกคนเป็นเหมือนกันไหมนะ
อืม ครับผม ครับผม ครับ ครับผม ใช่ ครับ อ๋อ ครับผมครับ อืม ใช่ ครับ ครับผม ครับ ครับผม ครับ อืม ดีเลยครับผม ครับ ผมว่าก็จะคล้าย ๆ กันน่ะกับ ครับผม อันนี้ถ้าไป ได้เคยพบเจออะไรใหม่ ๆ นะครับ มันก็เหมือนได้มองโลกใว ใหม่อีกมุมหนึ่ง นะครับผม ครับ ๆ แล้วเคยมีประสบการณ์ที่ว่า อ่า
อืม อา ใช่ครับ ครับผม
อ่า ที่ว่า